Eu sempre falo para as pessoas que querem aprender alguma coisa, falo: "Você já olhou no YouTube?".
<laughs>
Uma receita de bolo, você já olhou eu sim, eu sei fazer, mas lembra que eu não sei explicar.
Aham. Hum.
Então, eu sei, eu vou ali na cozinha, eu sei todas as coisas que eu tenho pegar, tal, mas eu não sei explicar direitinho pra pessoa fazer. Então, falei: "Você já ó dá uma olhadinha no YouTube ó, arris"
Tem várias receitas, né? <laughs>
Sim, pega essa que usa com isso, com aquilo, mas assim, dá uma olhadinha no YouTube. <chuckles>
Hum, mas me fala uma coisa. Eh, como é que você faz pra assim, distinguir conteúdo que você fala: "Nossa! Esse é é legal, é importante, ensina de verdade sem nenhum truque". Ou quando aqueles conteúdos que a pessoa só ensina metade das coisas porque quer vender outro curso, ou ensina muito básico assim, sabe. Como é que você faz pra diferenciar?
Sim. Nossa, tem mui